À, hông, người ta thấy là, ờ, thú cưng tới, chó tới người ta thấy là một cái điềm lành á, cái người ta nuôi nó, người ta giữ lại, người ta nuôi luôn bạn. Mà gia đình mình thì á, là kiếm nó suốt cả nửa tháng không được ha, đăng tin nè ha, tìm nha, kiếm hoài không được, nói chung là nó lạc suốt cả nửa tháng luôn. Thế là gia đình mình nghĩ là chia tay nó rồi, nhưng mà không.
Ồ! Hay quá ha! Trời! Nửa tháng luôn! Vậy trong nửa tháng đó tâm tâm trạng với cảm xúc bạn sao? Có buồn hông?
Ê, kiểu, thấy cũng rất là buồn, tại vì á, là tuy là bé cún á, là nó quậy nhưng mà nó mang lại niềm vui cho gia đình mình á, lúc nào cũng tăng động rồi đùa giỡn á. Nên là tuy nó quậy nhưng mà gia đình mình cũng có một cái khu riêng để mà nuôi nó, nên là nó có quậy thì cũng kiềm chế được. Nó, lúc đó là gia đình mình buồn lắm.
À, à, rồi rồi bé mèo sao? Bé mèo có buồn hông? <laughs>
Ờ, mình thấy con mèo mình có vẻ nó vui á, tại vì, kiểu: "Cuộc sống này giờ con có mình ta thôi, ta sẽ độc chiếm ờ, ta sẽ độc chiếm cái nhà này" vậy đó.
Tự do thoải mái, đúng hông? <chuckles>
Xong mình thấy nó vui lắm nha, nó thư giãn lắm.
Rồi, à, nguyên rồi rồi rồi rồi rốt cuộc mình kiếm được bạn bạn chó này bằng cách nào?
Đấy, thì cái khúc hấp dẫn là khúc phía sau đó là tự nhiên nha ờ.
Đó, đó, đó, đó, đó, đó.
Nửa tháng sau cái mình đang đi học mà, lần này mình đi bộ mình đi vòng, vòng, vòng trong trường mình đợi bạn mình, xong cái mình thấy nó chạy lạc, lạc, lạc đâu đó nó đi, ơ, lang tang, lang thang nha. Xong cái mình gặp nó mình hoảng hồn luôn, mà mình không dám kêu nha, mình chạy về nhà mình kêu ba ờ, mình chạy về nhà mình h mình gọi ba mình, mình nói: "Ơ, ba ơi chó mình chó c của mình á, nó lạc ở chỗ cái trường học của con á." Xong ba mình á, đang đi ở ngoài ruộng nha, ba mình bỏ hết luôn, ba mình chạy xuống, cái nó vừa gặp ba mình á, nó nhào lại nó mừng quá trời luôn, kiểu, nó khóc luôn ấy.
Mình mình thấy giống giống quá, đúng hông? Mình thấy giống quá, đúng hông? Ủa sao sao sao lúc đó bạn hổng kêu nó mà phải chạy về kêu ba? Sợ hông hông phải hả? <laughs>
Ừ, ý là mình sợ nhận nhầm á, tại vì nó đã được người ta cắt lại lông rồi cạo trụi hết trơn. <chuckles>
Ơ, à, nhìn, kiểu, kiểu như là, nó hơi lạ, đúng hông? Mình sợ hổng hổng đúng chó, đúng hông? Của mình, đúng hông? Ờ, rồi lúc đó nó khóc? Nó khóc luôn hả? <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi, nên là mình cũng hơi s Sợ nhận nhầm. Xong rồi hụt <chuckles> hơi sợ, xong rồi ba mình nó vừa gặp ba mình thôi là nó chạy vô nha, nó chạy như bay ra luôn, xong á, nó ôm ba mình quá trời nó khóc luôn.

Ồ, có định vị luôn, hay quá ha. Vậy thì, à, có rất là nhiều bạn nha, nhiều bạn trẻ nè, nhiều người nè, người ta cũng rất là thích nuôi đó nhưng mà ta vẫn còn e ngại về về về kiến thức, kinh nghiệm cũng như là cách nuôi á, bạn có cái cái cái mẹo hay cái bí quyết gì để chia sẻ hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. OK, có nha. Ờm, với mình, á, bây giờ á, nếu mà ai mà muốn nuôi thì mình sẽ có một cái lời khuyên đó là mình hãy nhận nuôi những cái bé cún mà ở cái chỗ trạm cứu hộ động vật á. Và mình đừng có phân ừm, ừm, mình đừng có phân biệt là chó ngoại hay chó ta, chó như thế nào. Khi mà mình đã yêu thương á, thì mình hãy dành tình cảm mình nuôi, một bé cún nào đó cũng được. Thứ hai nữa là mình, ờ, kỹ về cái phần mà tiêm ngừa và phòng dại các thứ, các cái loại đó, ừm, trước khi mà mình nhận về. Ừm, ây da, mình nếu mà mình hông biết thì mình ra thú y người ta tư vấn cho mình hết luôn á, trọn gói luôn.
À! Trạm cứu hộ. Ừm, ừm. À, tiêm ngừa đúng hông? Ph phải biết phải biết kiến thức về tiêm ngừa. Ô kê, rồi, gì nữa hông? À, hay quá. Rồi, tức nghĩa là thứ nhất là là là t cái chỗ để mình đi đi xin về, thứ hai là phải có tiêm ngừa, tiêm chủng đàng hoàng. Rồi còn cái gì nữa hông? Còn vấn đề gì nào bạn khuyên nữa hông?
Đó. Ừm. Ừm. Đúng rồi, tại vì mình ừm, ờ, mình chú ý về cái việc mà mình nuôi á, là mình phải có chuồng nè, và có cái chỗ mà chăn nuôi cho các bé ch chơi nè, để mà các bé không có bị stress, không bị áp lực, rồi có thể dẫn các bé đi dạo, đi bộ nhưng mà phải rọ mõm đàng hoàng. Đó.
À, hay quá. Thì như vậy là, có thể là, à, chỉ cần những kiến thức cơ bản như vậy là là, một cái trẻ một người là có thể nuôi được, đúng hông? Cũng cũng khá là đơn giản, không quá phức tạp.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, có thể là triệt sản đi, để cho nó đảm bảo an toàn nữa đó.
À, vấn đề cũng rất hay. Tức là, mình triệt sản để đảm bảo an toàn nó không có bị bị bị bắt bị bắt hay là bị ảnh hưởng sức khỏe, đúng hông? Rất là hay luôn, thì hôm nay nhờ bạn chia sẻ như vậy mà mình mình mình mình có thêm một kiến thức để mình thử, mình về mình nuôi coi sao. <laughs> Và mọi người ừm.
Ừm. Đúng rồi đó. <laughs> Thật ra thì mình cũng OK, mình cũng rất là vui, tại vì, à, có những cái câu chuyện nó cũng rất là hài hước. <chuckles>
Đúng rồi, cám ơn bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ một cái câu chuyện, cũng như là một kỷ niệm rất là thú vị. Cám ơn bạn rất nhiều, chào tạm biệt.
OK nha. Chào bạn, cảm ơn bạn.
Bye bye.

Ừm, vậy thì, ờ, bạn còn nhớ cái kỷ niệm nào mà cái bé cún này nè, bé chó này nè khiến cho bạn, a, gọi là, ừm, cười mà không ra nước mắt, ưm cười ra nước mắt luôn á, ngoài câu chuyện nó phá ra hông?
Ừm. Ờ, có luôn, một cái kỷ niệm mà vừa khóc vừa cười luôn, hổng biết, ừm, kể sao đây. Ờ, là có ờ, ờ là kiểu hồi năm lớp 9 ấy, thì mình đi học, cái lúc đấy là mình đi xe đạp nha, cái bé cún nhà mình á, nó được sứt cái dây ra cái nó chạy theo mình, mà mình cũng hông biết luôn ờ, mình cũng hông biết, thế là nó lạc luôn từ đó, gia đình đã chia tay em nó, đó.
Đâu, đâu, mình, ơ, mình mình rất là hứng thú để nghe nè. <chuckles> Ờ, chạy theo luôn? Ừm, ờ. Trời, ưm, lúc lúc lúc lúc đó là nó được bao bao bao bao nhiêu tuổi rồi?
Lúc đó là tính ra là cũng nuôi được 2 năm rồi đó, là cũng lớn lắm rồi, xong rồi á, nó to đùng luôn, nó to lắm, nó cao
Ủa vậy mà nó nó chạy theo mình hổng hổng hổng để ý luôn hả?
Ờ, hông để ý, xong cái nó chạy mà, kiểu, nó nghịch á, nó chạy tới chỗ này chỗ kia, cái nó ở lại nó chơi, nó phá chỗ đó á, cái đầu mình đâu có để ý đâu. Cái nó chạy như ờ, nó lạc luôn, nhưng mà quan trọng là khúc sau mới hấp dẫn nè. Ừm.
Ừm, ơ, nó lạc luôn? <laughs> Ủa khúc khúc sau sao nè? Kể kể mình nghe coi giống như phim hành động quá ta. <chuckles>
À, khúc sau á, là nó đi lạc vô chính ngay cái trường học của mình luôn, nó ở trong đó luôn.
Trời, s sao sao hay vậy? Sao nó nó nó đi lạc hay vậy, này cố tình hay hay vô ý đây?
Đó. Ờ. Ờ. Nó hông biết sao mà nó lạc vô ngay cái trường học mình, nhưng mà cái trường của mình thiệt ra quá là lớn, và mình thì ở cái khu mà ở bên cái khu là trường, ờ, trung học cơ sở, còn, ờ còn có bé cún này á, thì nó ở cái khu mà ờ, đúng rồi, còn bé cún này thì nó ở cái khu mà, kiểu như là, cái khu bên bảo vệ á, người ta đang xây dựng á. Nói chung là có một cái khu công trình đang xây dựng lại cái trường tiểu học á, thì bé cún này ở bên đó.
Nó quên là qua cấp 3, đúng hông? <laughs> Ồ, ơ, ủa? Ưm Nhưng mà bạn bạn vào như vậy rồi thì nó nó nó có bị vấn đề gì? Tại công trình nguy hiểm mà.
Nó lạc vô đó.